Да, ты знаешь, а, бывают такие вещи, особенно когда ты уже вроде бы достиг какого-то либо потолка, либо тебе уже не дают расти. Э, и ты видишь, что Вот у меня, кстати, такая была история, когда я работала в глянцевом журнале. А, у меня был приличный очень доход, наработанные клиенты, а, годами уже, да. И это крупные клиенты, крупные контракты. И, кстати, вот вдруг, э, пи почему-то бухгалтерия решила, что мы как-то очень много зарабатываем, хотя мы только на проценте были, без зарплаты. И, э, почему-то она решила, что все должны зарабатывать одинаково. Э, то есть у нас финансовый такой ну, то есть у нас произошла реструктуризация в бухгалтерии. И, ну, они стали называться там какими-то финансовыми менеджеры, они вот решили, что вот у них там в бухгалтерии плюс-минус кто-то там зарабатывает одинаково, да, и вот, э, менеджер по рекламе тоже должен почему-то зарабатывать одинаково. И тот, который пришел
Мгм. Мгм. Так. Мгм. То есть у вас не было контракта, да, с прописанной суммой?
Нет, у нас, э, были процент проценты у каждого. То есть, в зависимости от того, сколько у тебя клиентов, сколько рекламных контрактов ты приносишь, ну, то есть сколько ты денег приносишь компании. И даже если ты кормишь эту всю бухгалтерию, в которой 30 человек, да, они почему-то решают, как ты будешь, вот, зарабатывать сколько с этого. Вот.
Мгм. Мгм. Понятно. Компания, да. Мгм. Ну да, так.
И э, да, они решили просто перетасовать, э, клиентов между менеджерами. И это очень сильно меня демотивировало, потому что, ну, собственно, я свою клиентуру очень долго нарабатывала, я не хотела отдавать свои деньги. Да, и это было А?
Мгм. Ну, конечно, да. Долгий процесс такой? Ну да, конечно, это долгий процесс такой.
Конечно, да. Если человек пришёл и работает год, и я там работаю 5 лет, то, естественно, у меня больше дохода, потому что я очень много приложила усилий. И мне не очень хотелось вот па зарабатывать столько же, сколько человек вот пришёл, э, который недавно, да, то есть Да-да. И мне не очень было приятно, когда такие искусственные были, э, изменения. М, даже, когда мои клиенты говорили, что: "Мы хотим работать", вот, они хотят со мной работать, это не помогло. И это очень сильно демотивировало меня. Вот, и я даже тогда ушла.
Ну, н новичок, да. Мгм, ну Мгм. Ну да, ну, вот ты рассказала о таких вот факторах, э, которые могут, м, убить твою мотивацию, да, и тебе просто перестанет э, ты потеряешь интерес работать, э, в этом месте. А вот, э, насчёт выгорания, вот на какие признаки следует отслеживать, чтобы вовремя, а, его заметить и, ну, понять, как правильно себя повести?